Bạn ơi, thiệt tình bây giờ chứ tâm trạng của mình đang bị rối bời nè, mình không biết là phải làm sao luôn nữa.
Ừm, ừm, bạn bình tĩnh, bạn nói đi, mình nghe nè.
Thật ra đó, là lúc trước á, mình đi làm công ty riêng rồi, mình mới nghỉ công ty á, để mình ra mình làm riêng nè, mà cái lĩnh vực của mình á, là chuyên về thiết kế trang phục á bạn. Mà, kiểu như là, ví dụ như mình cũng có may, ờ, mình cũng có nhận trang trang trí nữa, ví dụ như cái trang phục đó, cái cần thêu hay là vẽ gì đó, thì mình cũng nhận làm luôn. Mà, kiểu như, những cái người khách á, thì mình cố gắng là làm hoàn thành cái tác phẩm của mình, để mình giao, nhiều khi á, mục đích á, là chỉ cho tác phẩm nó, a, có nghệ thuật nè, rồi mọi người yêu thích nó là được, mà mình thấy là cái phản hồi rất là tích cực từ những khách hàng của mình luôn. Nhưng mà á, hôm qua, hôm kia gì nè, mình bị một khách hàng mắng xối xả luôn, cái kiểu như là "làm ăn là hông có chân chính", rồi á, "lừa dối", rồi cái kiểu gì, "làm hông có đúng như yêu cầu" này kia, chửi quá trời luôn. Mà lúc đó là mình, kiểu như là, trong quán của mình nó cũng đông, cho nên là mình, a, im lặng thôi, mà bản thân của mình á, cũng nhận xét là bản thân mình là có làm cái việc này á, có sai gì hông? Thì tính ra nì trong cái giấy mà ghi đó, là theo cái yêu cầu đó, thì nó không có vấn đề gì đâu, mà, kiểu như là, chị đã chửi như vậy, mà, kiểu như, mình cũng hổng có lời qua tiếng lại đâu, nhiều khi á, mình lời qua tiếng lại, xong rồi cái mâu thuẫn nó sẽ càng nhiều hơn. Mình biết vậy, cái mình dằn lại nha, nhưng mà mình, ừm, vẫn giữ trong lòng, cái kiểu như là, mình không có thông á bạn, mình muốn làm rõ cái như vậy ra, mà cái chị đó chị giận, chị nói vậy, xong cái chị bỏ, chị đi về. Mà mình thì cũng có khách nữa, cho nên là mình cũng chưa có cái dịp để mà bày tỏ cái cái cái vấn đề này á, để mà cả hai cùng hiểu nhau á bạn, kiểu như là, bạn có thể nghe mình tâm sự, bộc bạch chút xíu hông? Chứ giờ mình cũng bị rối nha, rồi cho mình vài cái gợi ý á, để coi coi giải quyết tình huống này được hông?
À. Ừm hứm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi nè. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình thì sẽ luôn sẵn sàng và luôn ở đây để mà lắng nghe với chia sẻ với bạn, cho nên là bạn hoàn toàn yên tâm cái phần đó nha. Thì, ờ, cho mình hỏi một chút xíu á, là cái vậy cái nội dung chính của cái phản hồi là gì? Tức là chị khách đó có không hài lòng về một cái cái phần cụ thể nào trong cái thiết kế hay công việc của bạn hông? Hay là một cái chung chung là chị không hài lòng, chị bực mình vậy thôi?
Thật ra thì lúc đầu á chị mắng mình, chị nói là "Làm ăn hông có uy tín", rồi á, nói là, ừm, làm cái chuyện này ra chuyện kia mà không có đúng theo ý của chị muốn, mà cảm giác của chị là á, chị thấy cái này nó hông đẹp, mình làm hông có đúng vậy. Chị chửi xong rồi mơ cái mình cũng, a, bình tĩnh mình hỏi lại 1, 2 câu thôi à, mình biết là chỉ đang giận dỗi nhiều khi cũng hổng có nên đôi co đâu, mình hỏi: "Ủa chị ơi, chị có thử chưa rồi chị thấy cái này có được hông, mà sao chị la em, có có hiểu lầm gì hông?" Xong chị nói là "Sao, a, sao sao mà chị đặt làm như vậy, như vậy, mà sao em làm ngược lại. Chẳng hạn như cái mẫu này chị kêu là em làm bố cục như thế này nè, màu sắc làm sao nè, mà sao giờ em làm hông giống như vậy hết trơn vậy?" Xong cái em mình cũng có nhìn, mình nói là "À, chị dặn em là cái bố cục, ừm, ít ít thôi, làm sao cho nó tinh tế nè. Rồi cái màu á thì chọn cái màu cái tông mà cái tông trầm thôi chứ hông có được sặc sỡ quá, thì em cũng làm đúng vậy mà." Xong cái chị nói là "Hông có được, cái này á, là nó lạnh lùng quá đi, cái này á làm, kiểu như là, nó hông có một cái gì đó ấn tượng ấm áp hết trơn á." Cái nói là "Vậy thì đâu được, vậy đúng chỉ tiêu của chị rồi, chị đưa ra cho em, em làm đúng như vậy mà." Chị nói là "Cái này á, gọi là, nó không đà không có đập vô mắt tui, tui không có thích." Ừm, xong rồi chị cứ bỏ bỏ đi về đó, mình thì, ừm, không có cơ hội để mình giải thích thêm nữa, một phần nữa là khách hàng của mình cũng có ở đó, cho nên là mình cũng bận tiếp, mình cũng không có cơ hội để mà giải thích rõ hơn luôn đó.
Ồ! Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm hứm. À, mình hiểu. Ừm, hừm. Ừm, ừm. Đầu tiên á, thì mình chỉ muốn nói là cái việc mà mình đặc biệt là mình làm kinh doanh buôn bán mà với trực tiếp với khách hàng, thì cái việc thỉnh thoảng mình nhận được những cái phản ứng mà không hài lòng hoặc thậm chí là chê trách gay gắt là một chuyện mà, ờ, hầu như là ai cũng sẽ gặp ít hay nhiều trong cái quá trình mà kinh doanh của mình. Cho nên là đầu tiên bạn hãy ghi nhận cái điều đó trước, để mà bạn đừng có quá buồn hay là đừng có quá trách mình nha. Cái chuyện này, ừ, mình đã làm với khách hàng là là ít hay nhiều mình cũng sẽ phải gặp á. Rồi, c ờm, cho mình hỏi thêm là, ờm, cái cái, ơ, đối với cái tình huống như vậy, tức là hai bên mỗi bên đều cảm thấy là, ờ, mình đưa ra cái lý do như vậy, thì bạn có cái dự định là bạn sẽ xử lý cái việc này như thế nào chưa?
Ừm, mình hiểu nè. Thật ra đó, mình cũng chưa có cái phương hướng, ơ, để mà giải quyết vấn đề này đâu, nhưng mà chị chị chị đem cái cái cái cái cái sản phẩm của chị lại đó, chị trả mình. Đó, mà thật ra là chị cũng đã đặt cọc rồi, đấy, mà bản thân của mình á là không phải vì cái vấn đề tiền bạc đâu. Vấn đề ở đây là mình muốn là, ờ, chị có một cái sản phẩm đẹp, chị mặc rồi trong cái dịp gì đó đặc biệt của chị, chị vui lòng thì mình mới nhận tiền. Chứ hông phải là mình vì tiền xong rồi mình làm cho nó qua loa như như vậy thì hông phải. Mà bản thân á, muốn giải quyết là để cho chị hiểu là "Em đã làm theo đúng ý của chị rồi, với lại là khi mà sản phẩm đó gần xong em cũng chụp hình cho chị xem rồi." Cũng có thể là do cái điện thoại á, mình chụp hình á, nó làm cho cái v cái sản phẩm nó đẹp lên hơn, cho nên là chị nhìn trong điện thoại chị rất là thích luôn. Nhưng mà á khi mà gởi qua cho chị xong rồi, chị hông đi thử làm sao đó chị không có vừa lòng, rồi chị chị đem lại tiệm của mình, chị nói như vậy, cái làm cho mình cảm giác giống như là mình hông có uy tín đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm. À, rồi, mình hiểu, mình hiểu nè. Ừm, ừm, ừm. Ờ, đúng thiệt á là mình làm cho khách hàng, mà đặc biệt là những cái sản phẩm hoặc là những cái dịch vụ gì mà liên quan đến cái khiếu thẩm mỹ á, hoặc là cái quan niệm đẹp xấu á, thì đôi khi nó vô chừng lắm bạn. Đôi khi có, ừ, người này thấy đẹp, người kia thấy chưa ưng, hoặc là ngày hôm nay mình đang thấy được, ngày hôm sau mình lại thấy nó làm sao đó, không có ổn. Cho nên là ừ, nên cái này nó sẽ hơi là nó nó nó đôi khi nó hổng có được đúng rồi. Nó chưa có được một cái gì để mà cân đo đong đếm rõ ràng đâu, và mình tin chắc rằng bạn làm trong cái ngành này thì bạn cũng hiểu được điều đó luôn, đúng hông nè?
Ừ, mình hiểu mà. Cảm tính đó. Thật ra là có đó chứ. Mình hiểu cho nên là mình hông có vội là mình phán xét hay là mình nói là "Ừm, chị sao làm như vậy?", mà mình cứ từ tốn mình hỏi 1-2 câu à. Nhưng mà thấy, a, chị hơi cáu gắt hơn chút xíu rồi chị dùng những cái lời nó hơi hông có được hay đó. Cho nên là thôi, mình thấy là, suy nghĩ trong bụng là "Thôi mình đừng có cố gắng đôi co làm chi nữa." Với lại là tiệm của mình nó cũng có khách nữa, mình cũng hông có muốn là mình mất uy tín hay là mình làm cái cho mọi việc nó rầm beng lên đó bạn. Cho nên là chị để cái ao cái sản phẩm đó, cái áo đó, cái chị đi về à. Mà mình cũng chưa có biết cách giải quyết làm sao luôn, hiện tại là mình cũng đang bận mà.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, trước hết là mình thấy cái cách xử lý ngay lúc đó của bạn rất là hay nè. Tức là tạm thời mình lùi lại một bước, tạm thời mình sẽ không có đẩy cái sự căng thẳng cảm xúc lên cao. Mà mình có đưa ra một số phản hồi, nhưng khi mà người ta chưa có tiếp nhận được ngay lúc đó thì mình sẽ hông có tiếp tục đào sâu vô nữa, mà từ từ rồi mình sẽ tìm cách giải quyết sau. Thì mình thấy cái đây đây là một cái cách làm rất là thông minh nha. Thì, à, ở cái khía cạnh này thì mình có một vài cái chia sẻ như sau, thì bạn cứ nghe thử xem là có hợp với cái hoàn cảnh bạn hiện tại hông nha. Đầu tiên á là ừ, đầu tiên á là ở phía bạn á, thì đầu tiên mình sẽ nên ngồi lại, hít thở một chút và nhìn nhận lại cái vấn đề một cách thật sự là khách quan. Tại vì đôi khi như bạn nói đó, cái việc cái hình ảnh chụp thông qua cái bộ lọc của điện thoại và cái hình ảnh bên ngoài, rồi một cái, a những cái yêu cầu của người ta về cái sản phẩm bạn làm, thì bạn cũng nên có một cái cách đánh giá khách quan lại. Có thể là nhờ thêm những nhân viên khác cùng nhìn nhận xem là thực sự mình đã làm tốt hết phần mình chưa, đã làm đủ và làm đúng chưa? Và nếu như mình chưa đúng thì mình có cách gì để mà mình sửa ở đây hay không? Còn nếu mình thực làm thực sự làm đúng rồi thì bạn cũng nên chuẩn bị để bạn hiểu rõ cái chỗ đúng của mình ở đâu. Tại vì đầu tiên mình phải rõ ràng ở phần mình thì mình mới nói tiếp được câu chuyện với người ta, đúng hông nè? Thì ừm, ừm, rồi thêm nữa đó là bạn cũng hãy đưa ra một cái hướng giải quyết ở đây. Trong cái trường hợp mà nếu như họ, ờ, họ vẫn không có OK được với cái sản phẩm bạn đang cung cấp, thì bây giờ bạn có cái hướng giải quyết nào không? Bạn có thể chỉnh sửa trên cái sản phẩm bạn đã làm hay không, hay là bạn có sẵn sàng về cả tài chính lẫn là thời gian để mà bạn làm một cái sản phẩm mới không? Hay là bạn cảm thấy trong hoàn cảnh này thì liệu có thể hoàn tiền, hay là ở đây nếu như mà bạn hoàn toàn đúng mà người ta vô lý thì bạn có sẵn lòng để mà thôi mình từ bỏ cái một cái người khách hàng nó vô lý như thế này hay không? Thì tức là mình sẽ kiểm chứng cái thông tin và những cái chi tiết một cách rất là rõ ràng bằng những cái bằng chứng rất là khách quan. Thì ừ, thì với những cái hướng nhìn như vậy thì bạn cảm thấy là, ờ, nó có phù hợp với cái hoàn cảnh và cái công việc của bạn trong cái tình huống này hông?
Ừm, bạn giúp mình với! Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, ừm, mình biết nè. Thật ra thì mình sẽ cố gắng sắp xếp một cái buổi nào đó mình ngồi lại, mình xem coi cái sản phẩm á mà hiện tại là chị trả về đó, với lại là cái yêu cầu của chị ngay ban đầu đó có đúng hay không nè. Rồi mình kiểm ca xăm là mình có làm đúng được như vậy hay hông. Với lại nhiều khi á, bản thân của mình chụp điện thoại nó cũng, gọi là, nó làm đẹp lên á, cho nên là cảm giác như là nó hơi mỹ quan, đúng hông? Cho nên là giờ thực tế làm sao mình hỏi khách hàng mình để cho biết chính xác nè, rồi mình hỏi những cái người khách của mình đi chung trong trong cái tiệm của mình, thậm chí là hỏi nhân viên ở đó để coi coi có họ thấy là có giống như chị hông. Còn nếu thấy giống á thì mình chủ động mình gọi điện thoại ha, mình nói là "Ờ, bây giờ á, mọi việc cũng đã xảy ra rồi mà em cái hướng giải quyết của em là vậy, em có thể làm cái bộ khác cho chị mà chị có thời gian hông? Ví dụ như chị có gấp hông? Nếu mà chị, ơ, gấp á thì chị h chị không gấp á thì em sẵn sàng em làm cái bộ khác cho chị theo yêu cầu mới nè, nó thay đổi chút xíu vậy đó, nhắm được hông?" Ý là mình cũng gợi ý như vậy, mình nhận lỗi trước về phần mình, đúng hông? Ý bạn vậy, đúng hông nè?
Ừm. Ừm, ừm. Ừ, đúng rồi nè. Ừm hưm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm, ý mình lầm là ừm, ừm, ừm, tức là, kiểu, mình nhìn nhận lại cái hoàn cảnh này một cách rất là, ờ, một cách rất là trực quan, và mình nhìn từ nhiều phía cả bạn lẫn cả người khách. Thử xem thử là cái vấn đề cụ thể nằm ở đâu và mình tập trung mình xử lý cái vấn đề đó thì ừ. Ừm, ừm, với lại, ờ, nếu như mà, ờ, bây giờ đó thì bạn cảm thấy là, ờ, nó đã OK chưa? Tức là về cái vấn đề giữa bạn và cái chị khách này, bạn còn có cảm thấy cái gì mà nó còn, ừm, vướng bận trong lòng nữa hông?
Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, đúng. Mình hiểu. Đúng rồi, cách này khá hay á bạn. Thật ra thì á, bây giờ chị trả hàng cũng được mà chị nhận á cũng được, nhưng mà quan trọng là chị có thích hay thích hay không thôi. Ví dụ như chị nói thích á, thì cái chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết trơn. Mà mình nghĩ là đúng như bạn nói vậy đó, mình sẽ cố gắng mình giải quyết cái tình huống, kiểu như là, nó tốt đẹp nhất có thể. Còn trường hợp mà người ta không chịu mình sửa hay là người ta không chịu mình làm mới, thì đó cũng là một cái duyên thôi, thì á, ừ, mình rút cho mình bản thân bài học kinh nghiệm về sau. Mà bạn nói gì cũng đúng á nha, mình hiểu ý của bạn rồi.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, hay quá. Với lại ở đây mình còn có một dây cái này nữa, đó là sau cái trường hợp này thì mình cũng ngồi lại một chút để mình tự rút kinh nghiệm xem cái việc này nó xảy ra, tại sao có một cái sự mà tạm gọi hiểu lầm như vậy giữa bạn và khách. Có phải là ở cái việc là, ừ, đôi khi là mình không là mình nên chỉnh lại cái điện thoại, không nên là chụp up hình ảnh quá long lanh qua những cái filter, qua những cái bộ lọc để rồi người ta nhìn ngoài người ta bị vỡ mộng hay không? Hay là mình nên, ừ, có thêm quay những video nhiều góc cạnh để người ta nhìn một cách rõ ràng. Hoặc là cái cách mình làm việc mình có nên, ví dụ như, chốt xong thì mình gửi lại một cái tin nhắn, ừm, ghi ra rõ ràng, hay là mình thậm chí là mình có cần phải xác nhận qua email hay không, để mình làm sao để mình điều chỉnh rủi ro hết mức có thể trong tương lai. Thì bạn thấy cái này nó có hợp lý hông nè?
Ừm, đúng rồi đó. Đúng rồi. Ừm. Tính ra á, nãy giờ bạn khuyên nha, những lời khuyên nào mình thấy cũng có ích hết trơn á. Để mình thực hiện coi sao nè, chứ mình cũng mong á, mong ngóng là muốn giải quyết cái vấn đề này để cho nó êm thỏa mọi thứ, chứ hông phải là muốn rùm beng lên đâu. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên này nha.
Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm, còn mình tin chắc là về càng về sau thì công việc của bạn sẽ càng thuận lợi và phát triển hơn. Ờ, chúc bạn mọi điều tốt lành nha.
Xin chào bạn nha!
Ừ, bye bye.